जी।
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मुझे भी लगता है ना, कि अ, मतलब आज जैसे आपने बताया ना कि जो वृद्धाश्रम वगैरह इसमें भी मतलब धीरे-धीरे संख्या जो है बढ़ ही रही है। देखिए मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों का सम्मान करना ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अ, मतलब कहते हैं ना कि, तो हमें बचपन से ही जो है अ, हमेशा से सिखाया गया है ना कि अपने अपने से बड़ों का जो है आदर-सम्मान उनका करना चाहिए। और देखिए, आजकल जैसे आपने बताया ना कि, ये भी काफ़ी जो है मैंने भी ऐसे केसेज़ सुने हैं, जहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक अ, किसी बच्चे ने जो अपने माता-पिता को जो है मतलब ऐसे अ, एक बा बाद में जाके जो है एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या ऐसे बुरी अवस्था में छोड़ दिया। तो मुझे लगता, ये कहते हैं ना कि काफ़ी जो है गलत होता है क्योंकि देखिए जिसने आपको बचपन से पाला-पोसा हो और कहते हैं ना, कि आपके अ, हर समय जो आपका साथ दिया हो बिना किसी बिना किसी उसके क्या कहते हैं? कि मतलब खुद का जो है मतलब के बिना आपका फिर भी साथ दिया हो, हर चीज़ पे ना अ, मुझे लगता है कि उनका जो है आदर-सम्मान तो देखिए बिल्कुल करना चाहिए, और मतलब आजकल जैसे हमने देखा कि ये ये ऐसे केसेज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि लोगों के अंदर खुद से भी एक ऐसी जो है सोच होनी चाहिए ना कि देखिए, मतलब जो हमसे जो बड़े होते हैं वो हमारा इतना एक तरह से मैं बोलूँगा ध्यान रखते हैं, तो देखिए उनका सम्मान करना तो बिल्कुल मैं बोलूँगा एक तरह से बनता ही है। और क्योंकि देखिए, उनसे सीखने को भी जो है कहते हैं काफ़ी कुछ जो है मिलता है उनके जो अनुभव होते हैं और एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये अ, हमें जो बचपन से ही उन्होंने ही पाला-पोसा है, तो शायद हम आज जहाँ भी कह एक व्यक्ति कितना कहाँ भी कहीं भी खड़ा हो उसके पीछे जो है उसी के कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, माता-पिता जो हैं उन्हीं का जो है हाथ होता है। तो ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी जो है कि किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में?
उ जी। जी।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 अच्छा। हाँ। जी।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 हाँ जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अ, इसका जो भी अ, मुझे लगता है कि अ, हर बुज़ुर्ग का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, इस लेकिन इसका तो नि अ, वो हमारा जैसे परिवार है ना उसके ऊपर निर्भर होता है, परिवार के जो भी अनुभव है उस पर निर्भर होता है कि कैसे आप उनको देखभाल करते हैं या उनसे कैसे व्यवहार करते हैं? और ये एक बात है कि हमारी जो भी संस्कृति है, तो और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो उसका हमेशा आपने जैसे कहा कि हमको बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना सिखाया है, बुज़ुर्गों की सम्मान करना सिखाया है। वो जैसे कहते हैं ना, "मातृ देवो भव, पितृ देवो भव" अ, वही यह अ, वही तो हमारे लिए संस्कार का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि बुज़ुर्ग एक घर का एक परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा हैं जो घर को सँभालते हैं जो घर को सही राह पर दिखाते हैं। तो हमें उनका जर सम्मान करना बहुत-बहुत ज़रूरी है अ, अगर हम अ, जी, अगर हम भटक जाते हैं, तो वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, है ना? जी।
जी, जी, जी। सही बात है। जी। जी। इ जी। जी। जी। सही बात है।

बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और देखिए जैसे आपने शुरुआत में बताया भी था, कि कहते हैं ना आजकल जो है अ, जो वृद्ध स वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं अ, उसमें जो है हम काफ़ी बार ऐसे लोगों को देखा कि वो बड़े बुजुर्गों को जो है वहाँ पर ना भेज देते हैं। और देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि उन्हें जो है उनके बारे में जो है पता भी नहीं रहता ना कि वो जो हैं कैसे जी रहे हैं या क्या उन्हे कोई परेशानी तो आती। तो आप आप मतलब अपने हिसाब से कि, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सभी लोग आजकल ऐसा मतलब क्यों करते हैं ना, कि ऐसा थोड़ा सम्मान जो है आपके हिसाब से क्या वो थोड़ा समाज में कम हो रहा है?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
हाँ, बिल्कुल कम हो रहा है, तो कोई बदल बदल रहा है थोड़े इंसान बदल रहे हैं, थोड़े नहीं। थोड़े अपने घर में ही अ, माँ-बाप का ख़्याल रख रहे हैं, अपने बुज़ुर्ग का ख़्याल रख रहे हैं, लेकिन थोड़े अपना अ, वो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं जैसे आपने कहा वे व वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। किसी को अपना छोटा परिवार चाहिए, अपने बीवी-बच्चों के साथ, तो वो लोग नहीं रखना चाहते, तो हो रहा है कुछ ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, सब ऐसे नहीं है अ, थोड़ों की सोच भी अच्छी है। अ, को कुछ शहरों में अ, कुछ लोग भी अच्छे होते हैं, तो उम उम, मुझे लगता है कि अ, सबको अपना-अपना परिवार का बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करना चाहिए सिर्फ़ परिवार के नहीं आपके अड़ोस-पड़ोस में जो भी है, पड़ोसियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तभी आपका देश भी सुखी रगे रहेगा और बढ़ेगा। आपसे बात कर-कर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बड़ा धन्यवाद, जी।
जी। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। सही बात है। बिल्कुल। जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आशा है आपसे दोबारा बातचीत होगी, धन्यवाद।
जी, जी, धन्यवाद।

बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है ना कि मतलब देखिए क्योंकि अ अ, मतलब जितना भी समय रहता है ना, तो हमें पूरा जो है अ, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और देखिए, कभी-कभी ऐसा रहता है ना कि जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं ना वो अ अ, काफ़ी बार आपने देखा होगा ना कि अकेलापन भी महसूस करते हैं। मेरे को लगता है, घर में सदस्य भी काफ़ी होंगे लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच कि जो थोड़ी वार्तालाप होती है, वो थोड़ी कम होती है, बातचीत वगैरह। अ, तो उस वzह से क्या होता है ना कि, जो कोई अगर बड़े-बुज़ुर्ग होंगे, तो हो सकता है थोड़ा अकेलापन महसूस करें, क्योंकि देखिए अगर आस-पास हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें भी जो है कहते हैं ना, ऐसी भावनाएँ हमारे अंदर आएँगी। तो मुझे तो लगता है कि, कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अ उनसे जो है उतनी ही बातचीत वगैरह अ अ, करते रहने चाहिए हमें अ, मतलब समय-समय पे। और ताकि कहते हैं ना कि उन्हें कहीं पे भी अकेलापन महसूस ना हो और है ना और जो देखिए उनका ना हमेशा हमें हम पे क्योंकि देखिए अ, सहारे की तरह होते हैं ना? तो वो बिल्कुल हमें बनना चाहिए। और कहीं न कहीं हमें बहुत-सी ना वो पूरा का पूरा अ, जो है उनको सम्मान जो है सम्मानित जो है किया जाना चाहिए। और देखिए आप ना देख जो अ, छोटे बच्चे वग़ैरह होते हैं वो अ, कभी-कभी जो है मतलब उनकी थोड़े कम जो है बातचीत वग़ैरह करते हैं अ, ऐसे घर में जैसे कि वहाँ दादा-दादी से है ना बड़े-बुजुर्गों से। मुझे लगता है कि उनको भी जो है आप उन्हें थोड़ा सिखा सकते हैं मतलब अ, उनके साथ जो है अ, थोड़ा अ, बैठो और थोड़ा बात करो, है ना? थोड़ा खेलो तो मुझे लगता है कि उससे भी जो है एक अ, काफ़ी अच्छा जो है, उनका परिवर्तन जो है आ सकता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में?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
हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल।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 जी। जी। जी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अगर बुज़ुर्ग कोई घर में हो ना तो आपको वो अपनापन आ ही जाता है, है ना? क्योंकि वो हमेशा आपसे पूछते रहते हैं कि अ, पढ़ाई हो गई क्या? खाना खा लिया क्या? है ना? हम एक-दूसरे से उतना नहीं पूछते हैं, क्योंकि आप आप अपने काम में इतना महफ़ूज़ होते हैं कि आपको उतना वक़्त नहीं मिलता कि एक-दूसरे से बात कर प पाएँ। तो लेकिन अगर बुज़ुर्ग आपके घर में हैं तो वो ज़रूर आपका ख़्याल रखेंगे कि आपने खाना, पिया चाय चाय पिया क्या? अगर आप टिफिन बॉक्स लेके जा रहे हो क्या? तो ये एक ना एक बात पूछी जाता है। तो अगर आप जाग के रात में काम करते हैं, तो आके वो देखते हैं। आपसे कहते हैं कि जाके सो जाओ, इतना काम मत करो, तो है ना? तो मुझे ये सब अपनापन लगता है। अगर यही अपनापन हम उनको देंगे, तो और ज़्यादा उनके लिए भी अ, सम्मानित होगा, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमारे लिए इतना बहुत कुछ किया है, हम थोड़ा-बहुत उनके लिए भी कर सकते हैं। थोड़े तो में अ, दो चार मीठे बोल बोल सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं। सिर्फ़ बात करना ही नहीं, उनकी देखभाल करना, उनके दवाइयों का चाहे कुछ भी हो, हमें उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जी।
जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। सही बात है। जी, जी। सही बात है। जी, जी। सही बात है। जी, जी। जी।